Ja. Ja, das ist schon irgendwie 'n 'ne gute Idee. Also, das das bringt mir 'n bisschen Entlastung so von den Gedanken her, dass ich eben auch mal was anderes esse. Weil, wie gesagt, ich liebe das Essen, aber ich habe dann das Gefühl, mein armer Körper kriegt halt überhaupt gar nicht also er bräuchte halt 'n bisschen mehr und 'n bisschen was die Abwechslung halt, ne? Weil wenn ich jeden Tag wirklich das Gleiche esse, wird's halt dann doch s irgendwann mal 'ne Mangelernährung.
Okay. Ja. Ja, und du hast ja auch gesagt, du isst nicht genug. Ähm, äh äh dann, ähm, ist noch Überlegung, ob da vielleicht zwischen den, äh, Essen, die du morgens und dann am späten Nachmittag hast, ähm, dass du da vielleicht so 'n bisschen, ähm, Snacking mit einbaust, damit du auch, ähm, mehr essen kannst, ne? Das das können ja auch ganz gesunde, ähm, äh, Snackriegel sein.
Genau. Okay. Ja, die mag ich jetzt ehrl nicht so, ähm, muss ich sagen. Nich finde ich eher pfui. Also, was ich gerne mag, sind, ähm aber an sich halt Nüsse. Vielleicht muss ich mir einfach mal noch so 'ne Nussmischung kaufen. Hm, und irgendwas Fruchtiges, aber so einfach nur Obst esse ich jetzt auch ungern, also, hm, muss ich mal gucken.
Die magst du nicht so gerne. Okay. Oh j ist auch 'ne gute Idee. Mhm. Oder mal 'n Obstsalat machen.
Ja, ne, den muss ich ja wieder machen, da sind wir ja wieder beim Problem. <laughs> Mhm. Vielleicht 'n Joghurt mit Honig und Nüssen, weil hier gibt's so leckeren griechischen Honig, äh, griechischen Joghurt, diesen festen, weißt du, mit 'n bisschen leckerem Honig drauf. Kriegt man ja Energie und dann 'n bisschen frische Nüsse und wenn ich will, noch 'ne Birne draufgeschnitten oder so. Vielleicht mach ich so was mal.
Okay, gut. Also, äh, dann, ähm, getrocknete Früchte, magst d Das ist einfach, genau. Ja, ne, das ist ja ganz einfach zu machen und gesund, ne? Und du kannst die Zutaten alles alle kaufen und das ganz schnell fertig machen.
Mhm. Ja. Ja, super, du. Da habe ich jetzt echt 'n paar Ideen. Das finde ich schön. Werde ich gleich mal gucken, was ich mir jetzt so heute mal im Supermarkt kaufen kann. Also, ich danke dir.
Da also Freut mich. Okay, dann, äh, viel Spaß und ich hoffe, du findest was was, äh, Leckeres.